Isso, porque é o equilíbrio, só que durante a semana, eh, os meus amigos ficam assim, ah, vamos lá comer hambúrguer. E aí, por exemplo, essa semana, eu fui 2 vezes, né, no restaurante com eles, e aí eles pediram hambúrguer, pediram pizza, e acabou que eu pedi uma salada ali para eu comer e acompanhar eles para participar desse momento com os amigos. E eles ficaram falando assim, eh: "Ah, isso é comida de de animal, ah, porque isso não não se deve comer, a gente vem para comer hambúrguer e você quer ficar comendo salada, gastando dinheiro à toa"?
Legal. Hum. Sim. Uhum. Certo, certo. Uhum. Ah sim mas era uma hamburgue era uma hamburgueria boa, ou era por exemplo um fastfood, cheio de, hã, químicos?
Não, era até uma hamburgueria assim, né, que, eh, hambúrguer ar artesanal, a carne bem feita, tudo bem preparado assim, o cheiro assim maravilhoso. Só que poxa, estava no meio de semana, eu não eu não poderia comer sabe. E aí assim, eu escolhi, né, me alimentar diferente. E e eles ficam assim, né, fazendo esses comentários, porque eu fico assim, né, eu quero mudar a minha rotina a cada dia, eh, uma luta constante, sabe. E eles ficam mexendo nisso, né, e sabe que isso me toca muito, acaba que eu fico muito triste, muito chateado, porque são os meus amigos desde adolescência, assim, né. E todos eles assim estão sobrepeso, e eles, assim, não querem melhorar sabe. Mas eu quero. E aí isso tem me chateado bastante porque eu não sei como lidar com eles.
Hum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi, talvez seja a hora de, de 2 a 1, ou você, eh, bate esse ponto, na verdade de 3 uma, 1º você bate esse ponto com os seus amigos e fala assim, irmão estou aqui pela sua companhia, entendeu, agora se for para ficar, eh, tentando me tirar do foco, não dá, entendeu. Até talvez falar com os seus amigos olha vamos treinar junto então vamos conhecer esse mundo, pode valer a pena, essa é a opção 1, beleza?

Então, eh, sempre assim no meu ciclo de amizade, eu sempre fui a pessoa que comia muito que eu gostava muito de comer hambúrguer, sair para lanchar e acabou que assim, né, eu fiquei por um período acima do peso, sabe, não chegava a ser naquela fase assim, eh, digamos, isso, mas eu estava sobrepeso. Exato. E, aí, eu fui, né, no médico pedir uma receita ali e tudo e, aí, ele falou: "Olha, você não está, né, sobrepeso, você não tá perto da obesidade, mas você tá sobrepeso então assim, tem que cuidar" e daí que veio aquele né, porque meus exames deram alteração de colesterol, triglicerídeo e tava super elevado, né.
Hum, hum, sim. De obesidade porém havia alí um sobrepeso. Hum, entendi. Uhum. Hum, ó, saúde saúde saúde gritou você já ficou preocupado.
É, e, aí, isso me deu um start, assim, de, poxa eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso entrar na academia. E aí, pronto, eu mudei essa essa rotina e foi algo, assim, que me fez bem sabe? E faz 5 meses que eu estou na academia, estou me alimentando bem e, assim, eu estou me sentindo bem, porque eu estou no peso, assim, chegando perto do peso ideal que eu quero conseguir. Só que
Está certo. Boa. Uhum. Hum. Uhum. Olha, aí tá chegando no shape.
É, no shape assim, tá difícil mas tá tá caminhando, sabe, e é, e o mais difícil é lidar com os comentários alheios, né, que os meus amigos fazem de, assim: "Ah, eh, antes a gente era mais feliz que você comia hambúrguer a gente saía hoje em dia você não tá mais, eh, se socializando." E, assim
Uhum. Ó, tá caminhando, é importante. Uhum. Uhum. Hum, você diminuiu, eh, com a sua mudança na alimentação, eh, você mudou a forma como você socializa, você agora acaba saindo menos com seus amigos, mas você não acha que daria para, por exemplo, eh, 1 refeição por semana ou 2 que seja, ir lá comer um hambúrguer e fazer de uma forma controlada dentro do seu consumo calórico diário?